Mouais. C'est une motivation, parce que tu dis: «Bon d'accord, je dois faire mon travail parce que c'est mon travail» puisque maintenant il y a beaucoup d'entreprises qui proposent ça automatiquement, donc tu es, heu, la moitié de la semaine chez toi et la moitié de la semaine au bureau.
Oui. Oui, mais il y a il y a quand même ce mix finalement, quand tu es en t en travail hybride. Tu vois quand même tes collègues un un un ou 2 jours dans la semaine.
Mais je les est-ce Ouais tu les vois quand même. Les entreprises elles sont aussi adaptées finalement, donc maintenant les systèmes vont mieux, les systèmes supportent mieux aussi cette charge de travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en télétravail justement donc les entreprises, elles se sont adaptées avec le temps, donc heu, tu peux travailler peut-être dans des meilleures conditions. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui te donnent les moyens pour t'acheter une table de bureau, heu, une chaise, enfin, du matériel pour pouvoir travailler dans des conditions c'est ça donc je pense que ça a aidé aussi avec le temps. Au début personne savait, donc heu, voilà personne savait mais au fil du temps
Ouais. Ouais. Mmh mh. Dans des bonnes conditions. Ouais. Ouais. Ouais. Bah oui forcément, hein, oui. C'est tombé un peu vraiment d'un coup.
Ah mais complètement donc les entreprises à mon avis elles je je pense qu'elles se sont adaptées un peu avec le temps et qu'il y a en a certaines plus que d'autres, hein, on va pas mais heu, aujourd'hui, si ça devait rev heu, recommencer, je pense qu'on serait déjà mieux préparés.
Mmh. D'accord. Oui. Ouais, clairement. Ouais, ouais. Alors, heu, bon tu m'as pas trouvé beaucoup de points positifs donc heu, <laughs> il y a clairement c'est c'est pas dans le positif. Hem, comment toi tu arrives à gérer la frontière entre boulot, hein, à la maison et et vie personnelle? Puisque quand même, heu bah ça, c'est super important de savoir le gérer.
Mmh. <chuckles> Ouais. Bah je dirais: «J'ai pas trouvé spécialement de points positifs avant tout simplement parce que bah, je vais avoir 40 ans que j'étais habituée à travailler d'une autre manière» en fait. Les gens, les jeunes qui sont maintenant, heu, qui sont nés avec le téléphone limite greffé dans la main donc ça change totalement quoi. Après, heu
Mmh mh. Oui.
heu, j'ai oublié, pardon.
La la frontière entre, heu, boulot et vie perso. Comment tu trouves ton bon équilibre?
Oui voilà, heu, merci. Hem, il faut apprendre à gérer. Je pense qu'il faut apprendre à gérer tout simplement, c'est-à-dire
Et alors comment ouais comment faire?